Kalau aku sendiri sih, eee, belum ya, Kak. Tapi aku tertarik mencoba. Karena kayak, aku tipe orang yang ini, takut-takutan gitu loh, Kak. Penasaran, tapi kayak takut mencoba gitu, gitu. Tapi, yang aku liat kayak, eee, affiliate Shopee, gitu. Itu kayak menjanjiin sih sebenernya gitu dan aku ngerasa juga kayak, memang harus se anak muda, atau siapa pun itu mencoba sih. Karena kan secara nggak langsung kita kayak, mendapatkan informasi itu dari mulut ke mulut, atau bahkan ngeliatnya dari story IG atau dari TikTok, gitu kan. Itu bisa memudahkan kita sih, untuk mendapat cuan parsing, nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Hanya modal HP sama jari doang gitu, ngotak-ngatik gitu kan.
Heeh. Oh. Heeh. Mhm. Tinggal share-share link-nya aja, iya. Heeh heeh. Wah, iya bener banget sih tapi mhm, tapi kalau dari Kakak sendiri nih. Kan tadi Kakak juga, eee, ada salah satu influencer ya bisa dibilang ya Tasya Farahsya gitu ya. Nah, kalau Tasya Farahsya sendiri aku jadi penasaran, dia itu tuh menge-share apa sih Kak di media sosial? Apakah gaya mungkin cara make up, atau mungkin cara berpakaian, atau gimana nih Kak?
Bisa sih dicoba. Sebenarnya itu dia lebih condongnya ke makeup ya. Cuman, ini ya, <chuckles> dia ini eee, Tasya Farahsya itu sendiri kan dia hobi jalan. Nah, pas jalan itu aku ngeliat tuh iya, dia hobi juga nih jalan-jalan sama pegawainya, karyawannya. Terus, eee, juga ini kalau misalnya dia pergi-pergi pun juga, walaupun kayak kelihatan sederhana tapi kelihatan mahal nih apa pun yang dipakainya, gitu. Ya walaupun ya memang baju dia tuh ba mahal-mahal semua ya. Cuman kayak emang keliatan mahal, gitu. Beda sama orang yang udah dia make yang mahal tapi keliatannya ya udah biasa aja gitu.
Oh, gitu. <chuckles> Oh, jadi jalan-jalan gitu? Kemana-mana? Wah, mhm. Heeh. Oke, jadi emang dia tuh cocok gitu ya pakai baju-baju yang mungkin sebenarnya kelihatannya sederhana tapi mahal. Tapi di dia kelihatan elegan gitu ya, bisa dibilang kayak gitu ya.
Iya, makanya jadi aku justru salfoknya itu ketika dia berpakaian, bukan ketika dia review makeup atau dia lagi video buat makeup gitu. <chuckles>
Mhm, oke. Wah, aku boleh dong, Kak ini yang terakhir dikasih tips gitu biar media sosial itu bisa membantu lebih positif lagi nih untuk bergaya dan berekspresi itu gimana cara mengaturnya?
Oke, itu mungkin, eee, balik lagi sama orang, eee, pribadinya ya. Ya kayak, eee, maunya ke mana dulu nih, kiblat eee, apa, gayanya gitu. Nah, kalau misalnya dia udah tahu, misalnya kayak kiblatnya ke Korea. Ya pasti kayaknya lebih soft girl, gitu kan. Nah, itu sih lebih apa
Hmm. Mhm. Oh, ya. Ngikutin apa yang di mau aja gitu, disesuaikan gitu. Wah, makasih banyak loh Kak udah di-share nih tentang media sosial dalam gaya dan ekspresinya.
Jadi kayak mempermudah, git iya, bener. Iya, bener.

Tidak dapat dipungkiri ya, kalau media sosial itu tuh ternyata saat-saat ini penting banget buat beberapa orang gitu ya bahkan mungkin, eee, banyak orang gitu nah, gimana sih peran media sosial dalam gaya, dan ekspresi kamu, nih?
Iya, bener. Oke kalau di aku sendiri tuh jujur, eee, media sosial itu kayak nyawa kedua ya, kayak apa-apa iya. Aku kayak ini Kak kayak apa-apa tuh ngelihatnya dari media sosial, terus aku bahkan ngelihat berita sampai, gaya sampai ekspresi aku itu kayak gimana bahkan sampai kayak aku mix and match, eee, be pakaian aku juga gimana, itu aku ngeliatnya dari media sosial juga, gitu.
Waduh nyawa kedua ya? <chuckles> Gimana, tuh? Mhm. Wah sampai pakaian ya? <chuckles> Heeh heeh. Nah, aku jadi penasaran kalau media sosial yang biasanya dibuka itu tuh, apakah Instagram, TikTok, YouTube atau malah ada aplikasi lain nih?
Oke biasanya aku ini ya, aku cuman pe punya itu media sosialnya, eee, Instagram, YouTube sama Pinterest. Jadi aku nggak punya TikTok. Heeh. <laughs> Jadi, eee, ya, eee, aku biasanya tuh kalau tentang mix and match itu biasanya kalau nggak di YouTube, di Pinterest. Tapi ada beberapa juga sih di Instagram waktu itu. Cuman juga ini dibantu sama namanya yang kayak color analysis, tes color analysis waktu itu.
Heeh. Oh jadi Pinterest juga. Oh ya oh ya TikTok ya? <chuckles> Mhm. Oke. Oh, bentar tes color analysis ini tuh, eee, ngeliatnya di salah satu media sosial itu atau ada website lain nih atau aplikasi lain nih? Kalau boleh tahu.